जी, नमस्ते आप कैसे हैं?
जी, नमस्कार मैं बहुत ही अच्छा हूँ और आप कैसे हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि परीक्षाओं में या फिर जब आप स्कूल में थे, तब परीक्षा के दिनों में आपको डर लगता था या बहुत आप उत्सुक हो जाते थे?
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ तो, जब मैं छोटा था तब ना मेरे को बहुत ज़्यादा वह कॉम्पिटीशन रहता था हमारे कक्षा में और मैं कहूँगा कि जो हम आपस में देखते थे ना कि बहुत लोगों को मतलब अ, पढ़ाई स कर रहे हैं और डर सा लगा रहता था हर चीज़ का। मैं कहूँगा कि, जो अ, बीच-बीच में पेपर हुआ करते थे, उनका तो इतना डर नहीं रहता था लेकिन जब वह पेपर आते थे जो आखिरी में होते थे, उनका बहुत डर रहता था। और मैं कहूँगा जो मेरी बोर्ड की परीक्षाएँ हुए थीं, तब मुझे सबसे ज़्यादा एक तो डर लगा था क्योंकि एक तो पहली बार जब बोर्ड दी का एग्ज़ाम देते हैं तो एक तो सब ये ब ब बढ़ाकर रखते हैं, डरा कर रखते हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी में, मतलब अगर बोर्ड का एग्ज़ाम ही नहीं अच्छा दे पाए तो आपने कुछ नहीं किया। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि हम अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों से बेहतर बनाएँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो डर ना एक इंसान को बहुत दबाव में ला देता है। आपका क्या मानना है इस बारे में?
हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जब मैं भी छोटी थी तो परीक्षाओं के दिनों में मुझे उत्सुकता हो जाती थी कि मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता था, कि मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं, अब मेैं मैं क्योंकि मुझे सारा कुछ आता है, मैं अच्छे से कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ज जब बोर्ड की परीक्षा आई 1st टाइम मैंने 8th क्लास में थी जब जब मैंने बोर्ड की परीक्षा दिए। तो उस उस समय मुझे उत्सुकता तो थी ही क्योंकि मेरी अपनी तरफ से पूरी तैयारी थी, लेकिन थोड़ा बहुत मन में डर भी था क्योंकि पहली बार हमने सुना था कि बोर्ड की परीक्षा बड़ी कठिन होती है, बोर्ड के लिए अ, बाहर से स्टाफ़ आता है, टीचर्स दूसरे आते हैं। फ़्लाइंग आती है, चेक होता है कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। ऐसे ये सब बत बहुत डरा के हमें रखा था कि बहुत सावधानी से पेपर देना है। हालाँकि मेरी अपनी तरफ से बिल्कुल 100% तैयारी होती थी हर बार, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा बहुत डर हो गया था बोर्ड की वज़ह से और मैं कहूँगी कि वो डर मेरे लिए सही भी निकला क्योंकि बोर्ड उस बोर्ड की परीक्षा में मैं अपने पूरे स्कूल में 1st आई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली इस सफलता के पाने से। जी। आपको कभी ऐसी खुशी मिली है?
हाँ जी। बिल हाँ जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो, मैं भी बताऊँ तो अ, जो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने भी अपने स्कूल में अ, टॉप 5 की रे रैंक अपनाई थी, और मैं कहूँगा कि उससे ना, अगर देखा जाए तो बहुत ऐसा प्रभाव पड़ता है, लोगों का, कि जो मतलब थोड़ा डर रहे अपनी ज़िंदगी में। तो वो मतलब अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि आप देखिए थोड़ा-सा अगर आपको डर रहता है, तो आप समय टू समय पढ़ते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, कि जो इंसान है वह इन चीज़ों का ध्यान रखे कि जो हमारे ज़िंदगी में पढ़ाई होती है, तो वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर लोग ये समझते हैं कि वह इतनी ज़रूरी नहीं होती, तो ये उनकी गलत राय है, तो मैं कहूँगा कि उन्हें ये ज़रूर समझना चाहिए, कि वह अपनी ज़िंदगी को बहुत और बेहतर बनाए और उसको ज़्यादा अच्छे से काम करें। आपका क्या कहना है इस बारे में?
हाँ, हाँ। जी, वाह वाह! हाँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पढ़ाई तो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो उन बदकिस्मत लोगों से पूछिए जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, किसी वज़ह से। तो वो उनका दिल करता है, हम स्कूल जाएँ। लेकिन मजबूरी की वज़ह से वो स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल जाते बच्चों को देख के इनका भी मन करता है, कि हम भी कभी स्कूल जाएँ। तो जो लोग स्कूल जा रहे हैं, जिनको अच्छी तरह से मौका मिल रहा है, भगवान की कृपा है। उनको अपने इस इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इस इसको व्यर्थ में अ, ग गंवाना चाहिए, बिल्कुल। और मुझे अ, जब मैं याद करूँ कि जब मैं फर्स्ट आई थी 8th में बोर्ड की परीक्षा में। तो सबसे पहले मैंने क्या कदम उठाया था। तो मुझे मैंने क्या कदम उठाया था कि सबसे पहले तो मुझे अ, स्कूल से पता चला था कि जब पहले जब मैं स्कूल में पढ़ती थी 8th में। तब गज़ट में अन रिज़ल्ट आता था। अब तो ऑनलाइन रिज़ल्ट आ जाता है, कि फ़ोन में चेक किया और लैपटॉप पे चेक किया, तब ल लैपटॉप, फ़ोन वग़ैरह में रिज़ल्ट नहीं आता था, तब गज़ट आता था। मतलब एक बुक होती थी मोटी-सी, उसमें रोल नंबर वाइस लिखा होता था कि अ, इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, पास है, फ़ेल है ये। मतलब गज़ट में छपा होता था। तब व वो गज़ट हमारे स्कूल में आया था। तो स्कूल में, मुझे पता चला कि मेरे इतने प्रतिशत मार्क्स आए हैं और मैं फर्स्ट आई हूँ। तो मेरा पहला कदम ये था कि मैंने अ, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में, मैं फर्स्ट आई हूँ। तो मैंने घर वापस आके अपने घर के पास एक दुकानदार स के पास भी गज़ गज़ट आता था। तो उस दुकानदार के पास जाके दोबारा से अपना रिज़ल्ट देखा, कि सच में मेरे इतने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, या स्कूल वालों ने ऐसे ही मुझे बता दिया। तो मेरा पहला कदम तो ये था कि मैंने दोबारा आके अपना रिज़ल्ट देखा। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?
बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। उ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, जी। हाँ, जी। बिल्कुल। हाँ, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल अगर मैं आपको बताऊँ तो जब मैंने अ, अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उसके लिए भी पेपर हुआ करता था और जिसमें ना मतलब बहुत लोग एक तो आज कल आपको पता ही है हमारे देश में कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। तो उससे जो अ, जो आम आदमी होता है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उसकी न मतलब ना नौकरी लगने पर भी और मैं कहूँगा काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में जो उससे बेहतर नहीं हो पाती। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और जब मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने देखा था अपने जैसे ना हमारा साइबर कैफ़े में जाके आया करता था उस समय। तो हमें वहाँ जाकर अपना रिजल्ट देखा तो मेरे को ना मतलब यक़ीन ही नहीं हुआ कि मैंने इतना अच्छा किया है, तो जब मैं घर आया तो मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे थे कि उन्होंने मैंने इतना अच्छा करा होगा। तो उन्होंने उस साइबर कैफ़े वाले से कॉल मिलवाया मुझे मतलब मेरे से उसे कॉल मिलवाया और कहा एक कि इसका रिजल्ट बताओ ये वाले रोल नंबर का देख के। तब उन्होंने उसे उसने उन्हें बताया तब वह जाकर माने मैं कहूँगा तो बहुत उस समय एक अजीब अलग सी खुशी आती है और मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, एक अच्छा महसूस होता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कि अगर हम उनको और अच्छे से करें तो बहुत हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर रहती हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, ठीक है। जी। हाँ, हाँ। <chuckles> हाँ, हाँ। हाँ। खुशी बहुत मिलती है। जी, जी, जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल जैसे आपके घरवालों ने किया कि उनको यक़ीन नहीं आया कि उन्होंने दोबारा रिज़ रिज़ल्ट पूछा ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे भी यक़ीन नहीं आया तो मैंने दोबारा से अपना रिज़ल्ट पूछा। तो ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि सच में हम इतने खुश हैं तो अपनी खुशी के ऊपर हमें विश्वास नहीं होता। तो वो उस उस उस विश्वास के लिए हम दोबारा से जाँच करते हैं कि सही में ये ऐसा ही है क्या नहीं। और मुझे लगता है कि परीक्षाओं में अ, जब हम बहुत ज़्यादा अ अ, तैयारी करते हैं, खुश भी होते हैं परीक्षा की तैयारी के दौरान हम खुश तो होते ही हैं कि हमारी परीक्षा आने वाली हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे मन में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तनाव भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, मुझे लगता है कि तनाव और खुशी दोनों इकट्ठे होते हैं, जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं और क हमें बहुत मुश्किल से इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, कि मुझे लगता है कि आजकल बच्चों को ये समझना चाहिए कि तनाव तो चाहे होता है, लेकिन फिर भी अपने मन को समझाएँ कि तनाव इतना ज़्यादा ना वो अपने मन के ऊपर हावी कर लें कि उनकी, जो पढ़ाई की तैयारी है वो इफेक्ट हो जाए। पढ़ाई तनाव, थोड़ा थोड़ा सा तनाव ज़रूरी है ताकि बच्चे थोड़ी-सी टेंशन लेंगे तभी तो पढ़ेंगे, नहीं तो वो पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन इतनी भी टेंशन ना लें कि उनसे पढ़ा ही ना जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तनाव और खुशी दोनों में एक समन्वय बना कर चलना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है?
हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैं बहुत आपके उस चीज़ से मानता हूँ इन चीज़ों को मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में ना देखा जाए तो अगर देखें जो बच्चे हैं उनको इतना तनाव रहने लगा है, इनकी चीजों का जो बहुत ही मैं कहूँगा खराब है इस चीज़ का, मैं कहूँगा उनका एक गलत प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखेें तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि आजकल देखा जाए तो चू बच्चों है उनको इतनी जागरूकता ज़रूर देनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो कि अगर आप खुद देखें, आप अपनी ज़िंदगी में देखें ना जब हम छोटे थे, तो हमें इतना ज़्यादा लगता था कि बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गए तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी या क्या होगा? लेकिन जैसे-जैसे अब हम बड़े हो गए हमारे लिए वह इतनी छोटी चीज़ें हो गई मैं कहूँगा कि किसी को लगता ही नहीं है कि वह कोई बड़ी चीज़ हुआ भी करती थी। और मैं कहूँगा कि और अब वह बड़ी है भी नहीं हमारे सामने की ही बात है, कि अगर हम देखें तो बहुत हमारी ज़िंदगी उससे बेहतर ओ हो चुकी है। अब हर चीज़ में ना मैं कहूँगा हर पड़ाव में वह वो जो चीज़ हम कर रहे होते हैं वह ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है और उसी में सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमें ये चीज़ें लगती थी लेकिन अब हम देखते हैं कि वह कितना आसान चीज़ें हुआ करती थी हमारी ज़िंदगी दे लिए के लिए एक पड़ाव की तरह थी कि बस हमें उसे पार करना है बिना अपनी चिंता लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों में जागरूकता हो इन चीज़ों की। आपका क्या मानना है इसमें?
हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। पार करना है, बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों को इतना ज़्यादा तनाव नहीं ले लेना चाहिए कि कोव वो कुछ गलत ही कर बैठे। बच्चे अगर तनाव लेंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? अ, पढ़ सिर्फ़ इतना-सा तनाव लें कि वो ए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएँ कि उनको ऐसा ना लगे मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने नहीं पढ़ना बस ठीक है। बस इतना-सा तनाव लें कि वो अ अ, पढ़ाई के प्रति ज़िम्मेदार रह सके कि हाँ, मैंने एक बार सारी रिवीज़न करनी है, मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैंने फिर भी सारी रिवीज़न एक बार करनी है। लेकिन अगर वो तनाव में ही इस पूरी तरह से ग्रस्त हो जाएँगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे और फिर तनाव की वजह से उनके रिज़ल्ट भी बुरे आएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि तनाव को बच्चों को जागरूक करते रहना चाहिए समय-समय पर कि, बेटा आपने अ, अपनी तरफ से मेहनत करनी है अच्छा परफॉर्म करने की। अगर अच्छा परफॉर्म होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, तो भी ठीक है, लेकिन आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो मुझे लगता है बच्चों को समझाना चाहिए ये बात, ताकि बच्चे समझ सकें बच्चों के मन में ये विचार ना आए कि अगर हम फ़ेल हो गए या हमारा रिज़ल्ट अच्छा ना आया हमारे मार्क्स अच्छे ना आए तो हमारे घरवाले या हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो ये बहुत बच्चे ऐसा सोच-सोच के गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो उनको पहले से ही बता देना चाहिए कोई बात नहीं अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए तो भी चलेगा। आपने ज़िंदगी ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत सी जगहों पर नंबर नहीं पूछे जाते।
बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।
तो बच्चों को ये समझाना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि जब आप अपनी परीक्षा पास की आपने, तो आपके दोस्तों का, आपके परिवार वालों, का कैसा रिएक्शन था। तो कभी और भी ऐसा मौका आया है? जब आपके परिवार वालों का रिएक्शन कुछ अलग-सा ही था? जब आपने कोई परीक्षा में सफलता प्राप्त की हो? या जीवन के किसी भी पहलू में सफलता प्राप्त की हो और आपके घर वालों ने बहुत खुशी जताई हो? क्या कभी ए ऐसा मौका आया है आपके पास?
हाँ, जी। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हाँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया की मैं थोड़े समय पहले ही ग्रेजुएट हुआ था, तो उस समय ना हमारे, जो जिस फ़ील्ड में मैंने पढ़ाई करी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जॉब की वह चल रही थी रिसेशन जिसे कहते हैं। तो मैं कहूँगा की मेरे घर वाले बहुत उस समय खुश हुए थे, क्योंकि मुझे रि रिसेशन में भी नौकरी लग गई थी। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में खुशी का माहौल था। क्योंकि, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी और फिर भी आपके पास जॉब ना हो। तो मैं कहूँगा कि वह एक बहुत अच्छा मौका रहता है और हमारा एक बहुत आसानी रहती है, क्योंकि अगर आप देखे ना, बाहर अगर आप रेज़्यूमे दे रहे हैं, अपना बार-बार हर ज़गह, जॉब के एप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल आती है हमारी ज़िंदगी में, कि हमें जॉब मिले। लेकिन अगर ऐसे कॉलेज से लग जाए ना, तो थोड़ा आसान रहता ही है और मैं कहूँगा की बहुत ज़िंदगी में, जो बहुत ओ, होता है, अगर आप देखें तो जिससे मतलब स्ट्रगल जिसे कहें, तो वो बहुत कम हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा और कोई पड़ाव हुआ हो, जिससे आपने बहुत चीज़े बेहतर करी हों और आपके घर में बहुत खुशी का माहौल हुआ हो?
हाँ, जी। हाँ, हाँ। ठीक है। वाह वाह! हुँ। हुँ। हुँ। जी। हाँ, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। कम हो जाता है। जी, मुझे कविताएँ बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। और जब भी मैं मुझे मौका मिलता था कॉलेज में तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी तो मेरा हमेशा ही प्राइज़ आता था। तो मेरे परिवार वाले मेरे दोस्त हमेशा खुश हो जाते थे। और इसके बाद क्या हुआ जैसे मेरे कॉलेज कंप्लीट हुआ, मेरी जॉब लग गई, फिर जॉब के बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मुझे मेरा थो कुछ टाइम के लिए कट ऑफ हो गया ये सब कॉम्पिटिशन वग़ैरह में पार्टिसिपेट करने से क्योंकि माहौल चेंज हो गया। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वापस मुझे मौका मिला अ, अपने शौक को जारी करने का। तो मैंने फिर से कविताएँ बोलना शुरू किया। तो मेरे घरवालों को तो पता ही था कि ये इतना अच्छा कविता बोलती है तो वो तो खुश होते ही थे। लेकिन जब मेरे ससुराल वालों को पता चला तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो मेरी अखबार में फ़ोटो आई तो वो बहुत खुश हो गए मेरे ससुराल वाले और मेरे हसबैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अ, क़ाबिल-ए-तारीफ़ था। वो खुश देख के मुझे उनके खुशी को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है। जी। अगर कभी आप असफल हुए हों तो फिर आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा मिलती है?
बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो आपको शुरुआत से बताऊँ, तो अगर ना आप हर समय ही असफलता देखते रहेंगे ना सफलता देखते रहेंगे, तो जिस दिन आप असफलता देखते हैं तो आप बहुत टूट जाते हैं अपने दिमाग से, मैं कहूँगा कि बहुत चीजें बेकार लगने लग जाती हैं जिंदगी में। मैं कहूँगा कि अभी ऐसा पड़ाव भी मेरा ज़रूर आया था जिंदगी में जब मैंने 10वीं की कक्षा को पास किया था, उसके बाद जब मैं फिर 11वीं में गया, तो 11वीं में बहुत ज़्यादा एकदम से पढ़ाई ना बढ़ जाती है। और मैं कहूँगा कि बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस चीज़ में अगर हम देखा जाए तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना मनोबल अच्छा रखें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में उस समय मेरा थोड़े दिन तो बहुत मन ख़राब रहा था, लेकिन ये मैंने सोचा उसके बाद कि अगर ये ज़िंदगी का हमारा कोई पढ़ाव ही है एक तरीक़े से और ये समय भी ज़रूर निकल जाएगा। तो हमें अपनी मेहनत ज़रूर करते रहनी चाहिए, और मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी पर ये असर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके भी किसी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बताएँ।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी। टफ़ हो जाती है। हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ। निकल जाएगा। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्क बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मेरा भी सेम आपके जैसा ही केस है कि जब मैं +1, +2 में थी, तो मेरे भी अ, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा टफ़ हो गए थे, +1, +2 में। +1 तो मैंने पास कर ली अच्छे से, लेकिन +2 में मेरे बहुत कम मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में, म मैथ्स में, क्योंकि मेरे मैथ्स के टीचर अच्छे नहीं थे, वो अच्छे से पढ़ाते नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने अपना मैथ्स में जो पैशन था, वो कम नहीं होने दिया, मैंने आगे जारी रखा। तो सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ अच्छी-अच्छी बातें आपने मुझे बताईं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, और मुझे उम्मीद है भविष्य में मेरी आपसे फिर से बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और काफ़ी आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, जिससे मैं दोबारा चाहूँगा आपसे ज़रूर बात हो। उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।